Du, ich bräuchte mal deinen Rat. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich so 'n bisschen drüber nachdenke, was alles war bislang und wie es weitergehen wird. Und ich muss feststellen, dass ich summa summarum, ähm, m m Sachen habe, die ich nie geschafft habe, die die ich nicht erreicht habe.
Mhm.
Ähm, und da bin ich auf der einen Seite ist das 'ne Situation, die mich unsicher macht, auf der anderen Seite bin ich da auch nicht ganz glücklich drüber. Ähm
Ja.
Ich war immer schlecht im Umgang mit Geld.
Mhm.
Äh, ich habe es n nicht beigebracht gekriegt, ähm, durch meine Eltern oder durch meine Schule. Ähm, ich habe eine Karriere aus ja, relativ, ähm, leichtfertigen Gründen gewählt. Ich habe, ähm bin von der PR ins Marketing gegangen und habe da auch relativ hoch gearbeitet, ähm, und habe zu irgendeinem Zeitpunkt auch noch richtig viel Geld verdient und habe mit diesem Geld nichts gemacht. Ich habe es ausgegeben. Ähm.
Ja. Mhm.
Ich habe, äh, keine großartige Rente zu erwarten. Ich habe es ich habe jetzt erst vor Kurzem in Anführungszeichen, also vor 10 Jahren oder so was, angefangen, drüber nachzudenken, 'n Haus zu kaufen, hatte dann aber nicht mehr die Einkünfte, um mir das finanzieren zu können.